Ờ, bạn ơi, mình đang có một cái vấn đề á, là mình hông biết là nên có một cái cách nào mà có thể duy trì cái năng lượng của mình suốt một ngày hông bạn? Tại thiệt sự là bây giờ á nha, công việc của mình nó đang đang rất là nhiều luôn. Nhưng mà cứ hễ mà tới cái giờ nghỉ trưa là mình tụt pin rồi, mình hết năng lượng luôn. Rồi cũng như là mình cố xíu là rất là cố gắng ăn vào để mà, ừ, nghỉ một xíu, rồi chiều là làm tiếp ca tiếp theo. Nhưng mà á nó cứ kiểu mệt kiểu nào á, cảm giác rất là lờ đờ, uể uể oải luôn á. Và á nha, thì bạn cũng biết là dạo gần đây á, cái công việc cuối năm nè, nó rất là nhiều và thành ra là mình đúng rồi, rất là bận luôn, không có thời gian, gọi là, để gọi là ngủ này nọ, gọi là, hay ăn này nọ nữa. Nhưng mà á cái vấn đề sức khỏe thì nó vẫn luôn hiện diện như vậy mà bây giờ mình đang không ăn, không uống được nữa, cái xong mình lại còn mệt hơn nữa á bạn. Dẫn đến cái việc là, ừ, công việc thì chất đống, mà, á, mà bây giờ mà người thì cứ uể oải như vậy hoài, đâu có thể nào mà giải hết công việc hết đâu bạn. Nên thành ra á là cái, kiểu như là, cái hiệu suất công việc của mình thì nó cũng giảm, mà mình lại thấy cái công việc của mình á là ngày càng tăng nữa, mình lại còn áp lực hơn nữa. Thiệt sự á nha, là hổng biết là có một cái cách nào mà nó có thể, gọi là, hỗ trợ mình trong cái vấn đề này hông bạn? Tại vì bây giờ mình đang cũng hông biết nên giải quyết như thế nào á.
Ừ, mình đây. Ừm, mình hiểu rồi. Mình hiểu. Bận, đúng không? Rồi. <chuckles> Ô kê. Đồng ý. Ô kê. Rồi. Ừm, nghe qua câu chuyện của bạn thì, à, thấy rằng là gần cuối năm bạn cũng đang khá là bận, đúng không? Và cái việc mà bạn làm, à, cả ngày như vậy thì khiến cho bạn là đôi khi là cũng rất là mệt mỏi, không thể nào mà duy trì được năng lượng, nên n tốt nhất là bạn cũng, a, đừng lên, a, lo lắng quá nhá. Sẽ có cách giải quyết thôi mà. Thực ra trong cái vấn đề này đấy, thì cũng có rất là nhiều người, ờ, và đến cái thời gian cuối năm này này, họ cũng đi làm và họ cũng rơi vào cái tình huống giống như bạn đấy, cho nên là bạn đừng lo, mình sẽ ở đây để giải quyết vấn đề này với bạn nha. Thế thì, à, bên cạnh đó, mình cũng, a, muốn là mình sẽ hỏi bạn những một số cái câu hỏi nhá, để đâu đó mình có thể đưa ra cái lời khuyên làm sao cho nó phù hợp với bạn hơn này. Rồi, thế thì không biết là trong cái vấn đề mà bạn đang bị mệt mỏi trong ngày này này, thì cái thời điểm nào mà bạn cảm giác là bạn bị mệt mỏi nhất? Tức là sáng sớm, hay là cái tầm, à, sau cái giờ trưa nghỉ xong ấy, hay là chiều tối là bạn thấy mệt?
Ừm, thiệt sự là nếu mà nói về mệt trong khoảng thời gian nào hả? Thì chắc là mệt cả ngày luôn á. Nhưng mà kiểu như là sáng á, sáng thì cũng cũng tỉnh táo đi, nhưng mà đặc biệt nhất là buổi trưa á, buổi trưa trưa mà chuẩn bị, gọi là, giờ ăn trưa á là tuột hết pin nữa đó, là cái, gọi là, tuột đường luôn đó. Nhưng mà ăn xong thì vẫn rất là mệt luôn, ăn xong hông biết tại sao, gọi là căng da bụng chùng da mắt á, cũng ngủ chứ, cũng ráng ngủ để mà, ừm, hồi sức lại một xíu tại mình cũng phải đi làm nữa. Nhưng mà á cảm giác như là không có ngủ đủ, và á khi mà ngủ dậy nó còn bị nhức đầu nữa á bạn.
À, thế à? Rồi. Ừm. Mình Mình hiểu rồi. Ừm. À, rồi, vậy là bạn đang thấy mệt nhất là cái giờ nghỉ trưa xong, đúng không? Ngủ dậy là thấy nhức đầu, à, vậy thì mình cũng muốn hỏi thêm bạn một chút là không biết là cái buổi tối hôm trước khi mà bạn đi ngủ mà để sáng hôm sau đi làm đấy, thì là bạn thấy là bạn có ngủ đủ giấc không? Kiểu như là tối đến bạn có hay bị thức muộn hay này kia không?
Ừm, thì á nha, dạo gần đây mình cảm giác như là sức khỏe của mình nó cũng đang dần dần đi xuống á. Cái mình cảm giác như là á một nửa đêm cứ hay bị giật mình lắm. Kiểu đang ngủ không có một cái vấn đề gì hết, không có tiếng động luôn nhưng mà, ờ, sẽ bị giật mình dậy, giật mình dậy thì, ừm, giờ mà cũng giật mình nhưng mà không ngủ lại được nữa, thế cứ nằm trằn trọc, trằn trọc như vậy hoài, cái xong rồi tới sáng rồi đi làm. Thì thành ra là nếu mà nó mà coi là một ngày mà có ngủ hoặc là một đêm có ngủ đủ giấc hay không thì chắc cũng sẽ hông ngủ đủ giấc đâu. Nó cũng hoặc là nếu mà có những đêm mà ngủ là đủ giấc đi nha, nhưng mà nó cũng sẽ bị chập chờn, chập chờn, ngủ hổng ngon á.
À, bị giật mình, rồi. Trời ơi! Ừm. Mình hiểu rồi, vậy là tính ra là cái giấc ngủ, cái chất lượng, ờ, giấc ngủ buổi đêm của bạn có vẻ là đang cũng chưa được tốt, đúng không? Vậy thì mình muốn hỏi, à, sâu hơn một chút về cái giấc ngủ này nhá, thì không biết là tối hôm trước khi mà bạn đi ngủ ấy, bạn hay có những cái thói quen kiểu như là dùng điện thoại này, hay là không biết là cái môi trường ngủ của bạn ấy, hiện tại là có đang tốt không? Nghĩa là có ánh sáng nào lọt vào trong phòng không? Hay là có cái tiếng ồn nào không?
Ừm, thì thiệt sự là do là mình đang ở trọ á, thì thành ra á là cái cái độ cách âm á, thì nó cũng hông, gọi là, nó quá, gọi là, cách âm đâu, nên thành ra là ờ, mà quan trọng hơn á, là kế bên nhà mình á thì là hàng xóm là có con nít nữa. Kiểu, khi mà mình mình về nhà, có những hôm là mình rất là đuối luôn, mình mệt luôn, là về tới nhà là khoảng bảy giờ mấy, 8:00, đúng hông? Thay đồ một cái, 9:00 là, kiểu là, rốp rẻng lên là lên giường ngủ rồi đó. Nhưng mà, kiểu, hàng xóm ở bên người ta con mấy đứa kiểu như, làm buổi tối thì nó sẽ, gọi là, đi chơi rồi nó quậy, nên thành ra là nó ồn á bạn. Và quan trọng hơn á nha, là ở bên nhà đó là có một bé, à, bé sơ sinh nữa, thì nửa đêm thì bé hay giật mình dậy khóc á, nên thành ra là mình cũng sẽ hay bị giật mình theo bé luôn.
Ừm, mình hiểu rồi. À! Mình hiểu ý bạn. Cũng ồn, rồi. Ừm, mới sinh. Mình hiểu ý bạn rồi, nghĩa là cái, a, không gian nơi bạn ngủ thì nó cũng hơi ồn một tí, đúng hông? Mà nhất là lại còn ồn vào giữa ban đêm nữa, thì đúng thật là có thể là chính cái lý do đấy lại khiến cho bạn, à, gọi là, bị, à, giật mình tỉnh giấc giữa đêm đấy. OK. Vậy thì nhé, hỏi bạn một chút về cái bữa ăn của bạn đi, thì không biết là cái việc mà ăn sáng với ăn trưa của bạn này, thứ nhất là nó có đều đặn hay không? Và bạn đang thấy là những cái bữa đó liệu nó có đủ chất hay không? À, hay là bạn thường hay là ví dụ có bỏ bữa này, hay là ăn, cảm giác là, ăn qua loa không?
Ừm, thì thiệt sự là dạo gần đây mình cũng hơi bận á, có những hôm mà mình, kiểu, bận quá mình dậy trễ ấy, thì mình cũng hông ăn sáng luôn. Hoặc là ăn thì cũng sẽ ăn, kiểu, ăn đại đại, ăn linh tinh, ăn cái bánh gì đó để, gọi là, có, ờ, có gì đó lót dạ rồi làm tiếp, chứ cũng hông thực sự là một có một cái bữa ăn nào, gọi là, nó chất lượng cả. Ừm, và nếu mà nói về vậy là chắc cũng rất là lâu rồi mình cũng chưa có một cái buổi cơm nào, gọi là, nó, gọi là, nó đủ, a, đầy đủ, gọi là, món mặn, món canh này nọ luôn á nha.
Ừm! Trời ơi. Rồi. Mình hiểu. Rồi. Mình hiểu rồi, vậy là cũng đã lại có thêm một cái dữ kiện nữa để, à, có thể là đó sẽ là cái lý do mà khiến cho bạn không có năng lượng trong một ngày đấy. Ô kê, vậy thì nhá, hỏi về cái thời gian mà bạn làm việc ở công ty, a, vào thời gian giờ hành chính đi. Thì cái việc mà bạn ngồi làm việc ấy, bạn có để ý là bạn có thường xuyên ngồi liền nhiều giờ mà bạn không đứng dậy vận động không?
Ờ, chắc là cũng có, tại đôi khi là cái công việc của mình thì nó cũng gấp và cũng như là nó cũng nhiều á. Thì thành ra là khi mà tập trung quá thì mình cũng sẽ ngồi ở đó thôi, và cái lúc những cái lúc nghỉ á là mình kiểu bây giờ mình ngồi rồi mà mình mệt nữa thành ra là cũng chưa có, ờ, đứng lên đi lại nữa. Nhiều khi mà nghỉ, gọi là, ờ, 30 phút chẳng hạn, vậy là mình cũng kiểu, ờ, đổ gập xuống bàn rồi nằm một xíu, ờ, để, gọi là, lát làm tiếp á. Nên thành ra là, ừm, chắc là cũng một phần là do mình cũng không có đi lại nữa.
Mình hiểu rồi. À, rồi, mình hiểu. À, rồi, vậy thì, à, hỏi bạn thêm một câu nữa nhá, là khi mà bạn mà đi làm mà trong ngày bạn bị mệt như thế đấy, bạn có dùng những cái kiểu như là cà phê hay trà hay là những cái nước tăng lực để chống lại cái sự, gọi là, mệt mỏi trong ngày không?
Có chứ, chắc là, gọi là, uống, gọi là, có thể gọi là thay nước luôn á. Kiểu, nhiều khi là cái công việc của mình thì nó cũng cũng nhiều á, thành ra là mình phải làm khuya nữa, và khi làm khuya như vậy thì phải cần, gọi là, tỉnh táo. Rồi sáng ngày hôm sau thì lại không ngủ được đi ha, rồi lên công ty thì lại mệt mỏi, rồi tiếp tục uống tiếp, uống tiếp rồi, ờ, để tỉnh táo hơn, kiểu kiểu vậy. Thì cứ, nói chung là, cứ một cái vòng, gọi là, luẩn quẩn, luẩn quẩn, rồi uống để tỉnh nhưng mà cũng không tỉnh mấy, còn phải uống tiếp rồi để tỉnh. Nói chung là, ừ, chắc là mình sử dụng cà phê rất là nhiều luôn á bạn.
Rồi. Ô kê. Ừm. Rồi. Rồi, vậy là có thể là cũng đã hiểu hơn về câu chuyện của bạn rồi. Thì mình cũng xin phép là sẽ đưa ra một số cái lời khuyên để bạn tham khảo xem là có được hay không nha, xử lý từng thứ một nha. Ô kê, đầu tiên là cái giấc ngủ đi, thì, à, à, nãy giờ hỏi bạn ấy thì cũng đang thấy là cái chất lượng giấc ngủ của bạn ấy, có thể là bạn ngủ đủ giấc nhưng mà có lẽ là nó chưa tốt rồi, bởi vì cái mà nó đang ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất chính là cái tiếng ồn. Thì, à, hoàn toàn cái này bạn có thể xử lý được nhá. Thứ nhất ấy, mình gợi ý cho bạn là, à, nếu như ồn quá như vậy ấy, bạn hoàn toàn là có thể là mua những cái sản phẩm ở trên sàn thương mại điện tử ấy, nó là những cái tấm mút chống ồn, những cái tấm mút này rất là rẻ. Nếu như bây giờ bạn đang ở trọ mà bảo bạn phải thay cửa hay là thay cửa sổ, cửa chính theo cái cửa chống ồn thì nó không hợp lý, đúng không? Vì đó đâu phải nhà của bạn, mà bạn đầu tư vào đó thì lại hơi phí tiền. Đó, cho nên là bạn mua những cái miếng, a, mút chống ồn ấy, họ bán ở trên, a, Shopee hay là Lazada rất là nhiều. Bạn gõ từ khóa là "mút chống ồn", bạn mua về nhá, bạn dán những cái mút đấy vào những cái cửa sổ này, và cái cửa ra vào của bạn, á thì buổi đêm ấy nó sẽ có thể chống ồn cho bạn, ít nhất là cũng phải tầm 50% á, so với bây giờ. Á, thì và á bạn để ý nhá, nếu như cửa sổ và cái cửa chính ấy, nếu mà nó còn những cái khe hở nào ấy, thì bạn có thể là bịt những cái khe hở đấy bằng những cái khăn hay là những cái giẻ lau. Đấy, bịt vào làm sao để cho phòng bạn nó kín nhất có thể, để bạn, ờ, có một cái môi trường nó yên tĩnh. Thì bạn thấy thế nào?
Ồ! Ừm, rất là hay nha, giống như là, ừ, chắc là mình cũng nên tìm hiểu về cái, ờ, mút chống ồn mà bạn nói. Ừ, chắc là chắc cũng nên là, gọi là, trang bị lại cho phòng mình nó yên tĩnh hơn, tại đôi khi là cái tiếng ồn nó cũng ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của mình rất là nhiều luôn á.
Đúng rồi. Đấy, tiếng ồn đôi khi là nó ảnh hưởng nhiều, rất nhiều luôn, cho nên là nếu như nhá, mà không được, a, nữa ấy thì bạn có thể dùng một cách, gọi là, lấy độc trị độc, đấy. Buổi đêm nhá, đi ngủ nhá, bạn có thể bật một cái tiếng, gọi là, tiếng ồn trắng, tiếng nước chảy này, tiếng thác nước, đấy, hay là tiếng, ơ, suối chảy róc rách hay tiếng mưa này kia đấy. Những cái tiếng ồn trắng ấy bạn bật làm sao để bạn nghe những cái tiếng đó ló át đi những cái tiếng khóc của trẻ con này kia, nó mang tính chất là tự nhiên nó khóc ré lên, đúng không? Bạn lại bị giật mình. Thay vì thế, bạn đi ngủ, bạn bật những cái tiếng đó thì tự nhiên nhá, bạn ngủ sẽ sâu hơn thì bạn thấy thế nào?
Ừm, giống như là, mình cũng nên hỗ trợ bởi một cái tiếng ồn cũng như là cái tần sóng nào đó để có thể, gọi là, giúp mình ngủ sâu hơn, đúng hông bạn? Ừm, rất là hay nha.
Đó. Ừm. Rồi, với cái nữa là vấn đề về ăn uống của bạn đi, thì tất nhiên rồi, bạn cũng có nói nhiều khi bạn cũng bị dậy muộn, đúng không? Và bạn bỏ ăn sáng thì tốt nhất nhá, bây giờ cái việc ăn này này, nó là cái việc rất quan trọng để bạn có thể lấy được cái năng lượng trong một ngày, thì bữa sáng nhá, bạn cố gắng, nếu được thì bạn nên đừng bao giờ bỏ cái bữa sáng bởi vì bữa sáng nó quan trọng lắm. Nếu mà so với tất cả các bữa trong ngày thì bữa sáng quan trọng nhất, cố gắng nhớ, ăn đầy đủ các bữa và nhất là bữa sáng. Nếu như bận quá thì bạn có thể là, à, luộc một số những quả trứng ấy, a, luộc trứng ấy thì cái đấy nó cũng nhanh mà, đấy. À, bạn có thể sáng dậy bạn luộc quả trứng đi, sau đó bạn tận dụng cái thời gian mà chờ trứng chín ấy, bạn đi đánh răng rửa mặt hay là bạn, gọi là, lau mặt, hay rồi là mặc quần áo này kia. Xong xuôi là bạn trứng nó đã chín rồi, bạn mang đi làm để bạn, à, đến công ty bạn ngồi bạn ăn cái đó thì là ăn sáng. Đấy, và ăn trưa cũng vậy nhá, cố gắng ăn trưa này và ăn cũng phải đủ chất nữa. Đó, buổi trưa thì bạn phải bù lại cái chất trong buổi sáng nếu như bạn chỉ phải luộc trứng thôi. Đó thì bạn thấy thế nào nào?
Ừm, rất là hay nha. Thì dù sao bận như thế nào cũng phải có một cái bữa ăn nó chất lượng, dù là nó ít thôi cũng được, đúng không bạn? Ừ, thiệt sự là chắc là mình cũng nên tập ăn chiến lược để cho, gọi là, ừ, đủ chất hơn chứ ăn rinh tinh hoài thì thiệt sự là nó cũng không có tốt.
Đúng rồi. Rồi, với cái nữa là bạn cũng có nói là bạn uống cà phê rất là nhiều, đúng không? Bây giờ đấy, à, từ giờ trở đi, bạn cũng nên là bạn hạn chế dùng những caffeine bởi vì, à, trong, a, cà phê có caffeine rất là nhiều mà, nên hạn chế dùng những cái đấy nhá. Bởi vì là caffeine ấy, nó sẽ chỉ che đi những cái mệt mỏi của bạn thôi chứ nó chứ nó sẽ không tạo được một cái năng lượng bền đâu. Cho nên nếu bạn dùng nhiều ấy, thì bạn có khi là đến tầm chiều tối bạn lại càng mệt hơn cơ. Cho nên là bạn nên dùng cà phê nó có chừng mực hơn một chút và không nên dựa hoàn toàn vào nó để lấy được cái cảm giác tỉnh táo bạn nhá. Bạn thấy sao?
Ừm, thiệt sự rất là hay luôn. Chắc là mình cũng nên là, gọi là, giảm bớt uống caffeine lại. Thiệt sự thiệt sự là nó cũng hông có tốt, thiệt sự là như vậy mà. Ừ, sau khi mà được nói chuyện với bạn xong á, mình cảm giác như là, ừ, mình cũng nên, gọi là, có một cái gì đó nó che chắn lại phòng mình để mình có một cái giấc ngủ nó sâu hơn, nó ngon hơn. Cũng như là ừ, chắc là cũng phải cải thiện lại cái bữa ăn nữa tại đôi khi mình ăn linh tinh, ăn vặt như vậy nó cũng không có thật sự, gọi là, có đầy đủ dinh dưỡng để mà mình có thể, gọi là, mình duy trì được cái năng lượng suốt cả ngày. Ừ, thiệt sự rất là hay luôn á. Và quan trọng hơn là cũng đừng nên lạm dụng caffeine, đúng không bạn? Ừm, thiệt sự là cảm ơn thiệt sự là cảm ơn bạn rất là nhiều luôn á. Cảm ơn bạn đã cho mình cái những cái lời khuyên hữu ích này nha.
Đúng rồi. <chuckles> Ô kê. Đúng rồi, không nên lạm dụng bạn nhá. Rồi, không có chi nha. Mình cũng chúc bạn là sẽ thực hiện được những cái lời khuyên đó để bạn có thể duy trì được cái năng lượng của bạn suốt một cái ngày làm việc rất là vất vả, đúng không? Và nhất là bây giờ gần Tết rồi mà. Ô kê. Bái bai!
Ừm. Thiệt sự là cảm ơn bạn rất là nhiều luôn. Chào bạn!